Bah heu, je pense que c'est possible. Je dis pas que c'est facile, parce qu'effectivement, heu, ben il y a que 24 heures dans une journée. Heu, ouais, et que nécessairement vivre sa passion, heu, ça peut parfois demander beaucoup de temps et beaucoup d'é d'énergie, d'investissement. Hem, et que ça nous permet pas forcément toujours, heu, ben voila, de pouvoir dégager des revenus, heu, qui seraient, heu, confortables disons. Hem, du coup, moi je suis arrivée à un moment, heu, à un stade de de me dire que bah, j'étais prête à à vivre, heu, de manière un peu précaire, heu, tant que ça me permettait en fait de vivre ma passion. Donc j'ai j'ai eu tendance à privilégier la passion pendant quelque temps.
Oui. D'accord. Donc oui, tu as installé- installé cet équilibre, entre, heu, continuer ta passion coûte que coûte, mais, heu, vivre, heu, entre guillemets, heu, dans un «dans une vie précaire», pour, heu, ne pas lâcher ta passion finalement.
Oui, c'est un peu ça. Heu, après bon la vie a fait que, heu, c'était pas si, hem, heu, comment dire? Satisfaisant que ça, pour moi, finalement, enfin, vivre ma passion en fait ma passion était beaucoup plus large que ce que ce que je pensais. <chuckles> Finalement c'était pas le fait bah en fait c'é c'était pas le fait d'être, heu, autrice-compositrice-interprète, ce qui me plaisait c'était vraiment le côté créatif
C'est-à-dire, heu, beaucoup beaucoup plus large? D'accord. Donc oui, c'est le côté créatif que tu cherchais à tout prix.
et finalement ça Oui c'est ça, et en fait ça on peut le trouver dans pas mal de choses finalement, et c'est pas nécessairement que, heu heu, le côté artiste et heu, même si je l'ai gardé et que, heu heu, ben autrement en tout cas, enfin là je suis plus je suis plus, heu, je suis plus interprète en tout cas. <chuckles> Autrice-compositrice, je le suis toujours, mais, je suis plus, heu, ou je suis interprète, mais dans la dans ma maison. <chuckles> Voilà, j'ai arrêté, heu, mes concerts.
<chuckles> Ah, <chuckles> mais finalement oui tu es restée, heu, autrice, heu, compositrice.